はい、確かにありますね。ええええええ、うん。
これが非常にだから、あの、非常にメールとか、あの、チャットですね。専用のチャットとかでの文章は、ほんとにもうあの、馬鹿丁寧ですよ。
はあ。 うん。 あ、そうなんですね。うーん、うん。
ものすごく丁寧、ひごと日頃の業務に、ほんとに感謝してますと。
ええ。
日本のメールってそんなの、あんまり長いメールとか書かないですけど、普段こうしてくれて、ほんとに感謝しています。で、今回納品に関して、まあ、アピールの場合とかでもそうですね。一番最後に、やっぱりもう1回サンクスアゲインって言って、感謝をする。だかだけだか、この優しさというか、礼儀と、だけどそれにあの、実直に応えない人に対する、動作っていうのは
うんうん。 うーん。 ああ、なるほどね。ああ。 うん。 ええ。 うん。 うーん、なるほどね。あのちょっとごまかすように、と言ったら変ですけど、はっきりしないっていうのは、意外にやっぱり、率直さがないっていうのは、礼儀に反することだっていう風に、ちょっと欧米では取られるっていうこともあるんですかね、やっぱり。へえ、はあ。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、ほんとおっしゃる通りです。もう言ってねと。あの言えと。<laughs> お前がやはっきり言えばいい。それで良かったら採用するよと。<laughs> で、駄目だったら言うよと。
うん。はっきり言えばいいんだ。うん。うん。 うん。 ほんとう、ああ、面白いですね。なっかなかちょっと、日本だと言葉を濁すのが、こう礼儀みたいなところありますけど。うん、でもおうおう。
うーん。 なんかね、うんうん。結局そうやって、能率も悪くなるし、だから、最近の Z 世代とかが、その、まあ、うん、ね。経験はないけど、でも率直に言うパターンって、あるじゃないですか。うん。うん。そうそう。だからそれって、ある意味上手に伸ばしてあげれば、このアメリカ的な雇用として、あの、もう駄目な時はぶったたきますよ、ほんとに。あの、うん。だけどそれ、いいんじゃないかなって思う次第でございます。
そうですね。うん。 うん。 うん。 あ、ありますね、はっきりしてますね、結構、うん。悪気はないけどっていう。うん。 はあ。 うん。 うんうん。もちろんね。 なるほどね。いや、今日今日はね、率直さと礼儀のバランスについて、ちょっとね。もうものすごくためになるお話をいただいたので。ええ、もうほんとに、ありがとうございました。
はい。 ああ。はい。 うん、こちらこそありがとうございます。